अ, देखिए हर किसी के व्यक्तिगत हम कहें तो सोच पे निर्भर करता है। अगर कोई भी इंसान वाक़ई में देखिए इंसान है ना और अ, कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ है और अ अ, सब किसी के बारे में अगर सोच के चलता है तो पता है उसकी ग़लती कभी-कभी नहीं भी होती ना तो उसको लगता है कि मेरी ही ग़लती है और वो पहले से पहले के रिश्ता ख़राब ना हो वो पहले से पहले तैयार रहते हैं कि अरे ठीक है यार! चलो छोड़ो-छोड़ो हो गया मुझसे ही ग़लती हो गई अ, चलो जाने दो। है ना तो कहीं न कहीं होता है ना देखिए हर किसी का अ, जो स्वभाव होता है बड़ा अलग होता है। किसी-किसी का तो स्वभाव ऐसा होता है कि अ, उनको लड़ने-झगड़ने का ही मन करता रहता है और उसके बाद उन्हें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता और कई लोगों का स्वभाव ऐसा होता है जिन्हें लड़ाई-झगड़े से ही बड़ा डर लगता है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़ा होने वाला है। चलो कोई बात नहीं हम ही अपना हाथ खींच लेते हैं या हम ही अपने अ, कदम पीछे कर लेते हैं क्यों ही बात बढ़ानी है। तो देखिए वो स्वभाव अ, व्यक्तिगत स्वभाव पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि वाक़ई में अ, मतलब माफ़ी माँगना ज़्यादा मुश्किल है कि माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल है। है ना? तो कई बार माफ़ी माँगना बहुत आसान होता है ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है अ, लेकिन अ, लोग अपनी ईगो में हाँ।
जी। हाँ, हाँ, हाँ। उम, जी। <chuckles> बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। सच है। फ़िर भी लोग माँग नहीं पाते हैं ना मतलब अ, फ़िर भी लोग माँग नहीं पाते हैं क्योंकि माफ़ी माँग लेने का सवाल तो बाद में आता है, पहले ग़लती का एहसास तो होना चाहिए। उनको ये तो होना चाहिए कि हम माफ़ी माँगें किस बात पर है ना तभी तो वहाँ तक बात पहुँचे। तो क्या अगर अ, माफ़ी लोग इसलिए नहीं माँग माँगते? क्योंकि वहाँ तक बात ही नहीं पहुँचती? उनको ग़लती तक का एहसास नहीं होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी। <chuckles> बिल्कुल। देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है? ना कि अ, जब कोई अपनी अंतरात्मा से पूछेगा ना उसको अपनी ग़लतियों का फुल एहसास तो होता है। लेकिन, क्या है ना कि उनकी जो ईगो है वो आड़े आ जाती है और उनको लगता है कि हम क्यों माफ़ी माँगे है ना कि हम हम क्यों माँगे वो पहले आएँ, वो पहले आएँ और इस पहले-पहले के चक्कर में लोग इतने ख़ास रिश्ते जो हैं ना वो बर्बाद कर देते हैं कहीं न कहीं। और पता है इतने महत्वपूर्ण लोगों को लोग ख़ो देते हैं जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता और पता है ऐसा तब भी होता है। अ, जैसे माने कि जब किसी को कोई ज़रूरत होती है तब तो उसकी याद आ जाती है लेकिन जब वो संपूर्ण है ना अपने आप में जैसे पैसों से या कार्यों से या परिवार से अगर वो अपनी जगह पे जहाँ वो रह रहा है वहाँ पे अगर वो संपूर्ण है तब तक उसे एहसास नहीं होगा। जैसे ही उसको किसी और की लाठी पड़े ना मतलब कहते हैं ना ईश्वर की लाठी पड़े तब उसको एहसास आता है कि उसने क्या ख़ोया और क्या पाया। तो कभी-कभी छोड़ देना चाहिए चीज़ों को और अपने मन में ज़रूर माफ़ कर दो भई नहीं तो क्या होगा ना कि आप ही कहीं न कहीं परेशान रहोगे।
जी। हाँ। बिल्कुल। <chuckles> जी। हाँ। जी। बिल्कुल। सच बात है।